Nah, kalau namanya pelit sih ya, gimana ya, Kak, itu kayaknya jadi semuanya serba miris gitu ya, cuma dapet hikmah, hikmahnya aja gitu. <chuckles>
Terus? <chuckles> <chuckles> Benar benar benar. <laughs> Iya iya, benar benar kalau soal ini sih. Heeh.
Gitu. Jadi ya, eee, janganlah yang kayak terlalu sampai kayak gitu banget gitu ya. Pernah sih kejadian juga, kayak gitu gitu kan, kayak temen aku kan. Jadi pernah lagi dengan grup yang lain gitu ya. Eee, kita tuh bagi-bagi tugas, nyari penginapan, nyari ini nyari ini gitu kan. Nah, aku kebetulan ngurusin waktu itu transportasi, terus kita kayak naik apa sih, kereta, dari Bandung ke Jogja gitu. Terus, nah temen aku ngurusin penginapan gitu. "Ini enak kok," tep eee, apa, "tempatnya strategis" bla bla bla, memang murah sih, Kak, kayak Rp100.000 itu buat 2 malam apa 3 malam gitu. Se sekamarnya bertiga. Cuman <chuckles> cuman ada yang enggaknya nih, yang aku jadi itu kayak sebenarnya rumah tinggal, eee, orang tradisional sana sekali lah, Kak. Jadi, kayak yang, eee, itu tuh bukan, eee, pakai keramik kayak gitu-gitu loh Kak, jadi memang masih semenan doang gitu. Jadi bener-bener heeh. Se kayak, seadanya banget gitu kan, terus ngoceh-ngoceh, ya kan? Terus udah gitu, "Kan nyarinya yang murah." Betul murah, tapi nggak gini juga gitu kan, maksudnya kayak agak jauh dari mana-mana. Ya, memang sih, eee, kalau untuk tapi dibilang dia bilang, "Ini bisa kok terjangkau," iya tapi maksudnya kayak, eee, yang nggak familiar punya gitu loh, Kak. Bukan kayak di tempat-tempat yang kalau kita ke Jogja tuh misalnya Malioboro, ya kalau dari Malioboronya deket mah okelah ya, ini kayak masih 2 kilometer atau 3 kilometer lagi gitu dari Malioboro jadi kayak emang kelewatan sama si transnya itu met si bisnya lewat bisnya lewat, cuman masalahnya lewatnya di yang mana gitu kan bukan di tempat-tempat yang familiar kita turis gitu kan. Ya, itu sih. Jadi n enggak yang gitu juga, gitu ya, itu kayaknya keterlaluan sih. <chuckles>
<chuckles> Hmm. Oh terus? Hmm. Oh murah banget ya. Mhm. Oh. Iya oke, jadi Oh, sangat-sangat tradisional ya. Oh gitu, pantesan. <chuckles> <laughs> Iya iya iya. Mhm. Mmm, mhm. Iya. Wah. Mhm. <chuckles> Iya, iya. Mmm. <chuckles> Jadi beda ya, yang antara hemat sama pelit itu beda ya. Heeh, ja
Heeh, heeh, betul. Ya, memang murah sih dari segi yang itu, terus akhirnya ya, sudahlah. Cuman kayak kita mau ke mana-mana juga, masih, eee, butuh transport lagi. Akhirnya kan jadi kayak apa ya, buang energi dan waktu ya kadang-kadang, jadi nggak bisa ngejar banyak spot kayak gitu sih, Kak.
Mhm, benar banget sih.